Ah, claro, enfermedades. ¿Y cómo le hacían?
Entonces, eso eso, nos desequilibraba bastante. Tanto en tiempo, de querer, eh, ver y estudiar, y cosas así. Tanto en dinero, porque, pues, obviamente, era: "Córrele a un doctor". Y
Ah, o sea, sí era de ir con un doctor, no era de: "Tómate una aspirina, y ya quedas".
<laughs> Pues, es que muchas veces, sí fue así, porque íbamos a tal tal lugar, lejos, lejos, lejos de una ciudad, donde había doctores, entonces, ahí, literalmente, sí era, como un pueblo, no había doctores. Entonces, el doctor más próximo, estaba, no sé, a 4 horas, <chuckles> entonces entonces, ima imagínate, que de repente, pues, iba una una una fiebre normalita, pues, vas a una tiendita, y pues, sí, no falta que te vendan, pues, alguna pastillita, para para los resfríos comunes. Pero pero nos tocó nos tocó una ocasión, en la que un compañero, lo picó una araña, y venenosa.
Ujú. Ay, no ma Sí, qué difícil. Sí, claro, un Tylenol o algo así, para controlar. Venenosa.
Una de esas viudas negras.
¿Y qué hicieron? Ay, es súper peligroso eso, ¿no?
Y él Súper peligroso, porque él, en en ese momento, se empezó a paralizar, y se quedó quieto, y no, se empezó, eh, fue un caos. <chuckles> Y nosotros estábamos justo, nosotros estábamos, en una situación así, en Puebla, en un lugar, donde estábamos lejísimos del próximo doctor, este, y aparte, era de noche, no, no, no, no. O sea, fue fue todo un fue un caos. En el que aparte, mi compañero, no llevaba dinero, como para irnos rápido, a cualquier lado. Entonces, tuvimos que
Ay, qué feo, ajá. Todo estuvo complicado.
que emp que empezar a a juntar, entre todos. <chuckles>
Sí pues, una colecta, para buscar un camión o un taxi, ¿no?
Y hablarle y hablarle a los profesores: "Oiga, profe, fíjese, que le pasó esto a Rodrigo. 'No, pues, a vamos para allá'". <chuckles>
Ay, qué difícil. O sea, que podrías decir de top, o sea, de tus cosas a llevar en un viaje, si vas solo, es medicina, porque no sabes, si vas a tener un doctor, ¿no?
Sí. Medicinas, s sí, claro. Yo, básicamente
Y, pues, un extra de dinerito, por si acaso.
Sí, totalmente, yo lo que sí recomendaría, sí o sí, es dinero, medicinas, mucha información, y mucha paciencia.
Ah, claro. Ay, sí. Oye, no, pues, gran información que me acabas de dar, ahora sí, que para el que quiera viajar solo, ¿eh? Muchas gracias por la charla.
La verdad, que sí me recordaste muchas cosas. Hasta luego.
<chuckles> Hasta l